そう、最近ワクワクした何か学びはありますか？
はい。 そうですね。あの、学び学び直しとか、まあ、そういったのにもなるかもしれないんですけれども、他の昔オーストラリア、あの、ちょっと旅してたことがあって、で、そこで、あのはい、あの、ちょっと絵描いてみようっていう風に思ったことが、ありまして、で、そこって、もう、あの、絵を描いて、ちょっとやめて、で、また始めてみたいなのを何回か繰り返して、今、あの、10年ぐらいやってるんですけどあ、はい。ま、そういったの長い長いんですよ、結構。うん。で、あとはい。
あ、はいはい、いいですね、はい。 おっ、長いすね。 その、その、初めの、ま、絵を描いてみようっていう、オーストラリアに居たときの、その一番最初のきっかけって何かあるんですか？
はい。 あっ、そうですね。あの、すごい綺麗な景色っていっぱいあるんじゃないですか、オーストラリアって結構あるんですよ。はい、自然とか、そうですね、はい。例えば、タスマニアとかだったら、あの、ザナッツっていうこう、なんかウルルをちっちゃくしたようなところとか、あと、あの、クレイドルマウンテンっていう、あの、なんか、ちょっとなんか、変わった形の、あの、とんがってる感じの、あの、フォルムをしたおっきい山があるんですけど、はい、そこにはい。
あ、もう自然とかのすすごいありそういうことですよね、はい。 へえ、はい。 あ、はい。 あ、なるほど。それは、なんか、ブッシュウォーキングみたいな形でみんな行くんですか？
あ、そうですね。はい。もう、そこをブッシュウォーキングみたいにして行って、あの、山も登って、で、山の上の方もほんとに崖なので、あの、そこをはい、そこを登って行って、あの、そうすね、なんか、そういう体験したこととか、うん、あと海の景色とか、シェルビーチっていうところがあって、まあ、実際そこに行って、わあ、すごい景色綺麗だなと思って、風景画、か描いてみたいなと思って、そっから始めたんですけど、そうですね。で、それをはい。
はい。 ああ、怖いですね。はい。 はい。 じゃあ、その景色がやっぱ感動的だったっていうのもあるのと
はい。
あとは、なんか、その時は結構フル装備とかでい行かれたんですか？それとも本当に <chuckles>
うん、あっ。 そうですね。あの、はい、実際、あの、そういう、なんて言うんですかね、もう、あの、山登りの時とかはある程度、ま、あの、かっちり装備したりはするんですけども、その、シェルビーチとか行ったりとか、あと、ま、色んなところを、こう、回ったりする時は、本当に車で行って、カジュアルな服装で行ってっていう感じで、うん、で、そこで、なんか、あの、なんか、やってみたいなっていう風に思ったのが絵だったんですよ。で、そこから絵に行ったんですけど、絵を描いていくその過程で、今度革に、あの、風風景を掘るっていう <chuckles> 技法があって、レザーカービングっていうんですが。
普通の格好で、はい。 はい。 はい。 はい。 ああ、なんか、聞いたことありますね、なんか、そのレザーカービングであ、なるほど。はい。で、それ、どうどうなって、はい。
で、それ はい。 はい。 そうっすね。あのああの、皮に、こう、あの、風景を掘ったりとか、あと花を掘ったり <chuckles> とか、ま、あの、財布とかそういうのでよく見るんですけどね。あの、よくあるんですけど、そういうのを、あの、やってまして、それも10年ぐらいやってるんすよ。なんで、あの、絵を描くのとはい、革をやるのを、ちょっと、並行してやって、絵はやったり、あの、やめたりっていう感じで、で、最近また、ちょっと、学び直しで、色んなデッサンとか、はい、そういうのを、もう、き基礎の部分からまた、ちょっと、やったりとかして、はい。
ああ、長い、はい。 はい。 ちなみに、その、最近で言うと、どういった作品とか、なんか、あの、むしろ、どっか行って描いたものとかあるんですか？
はい。 あ、はい、そうですね。あの、最近は、ま、日本国内とか、うん、ちょっと、行ったりして、あの、ま、旅行に行ったりしてっていうのが多いんですけど、ま、あの、昔、あの、海外に行った時に撮ってきた写真とかを見て、ま、それを模写したりとかはい、そういうのもやってますね。はい。ま、すごくわくわくするはい。
ああ、なんか、そういう、まま、そういうコレクションだとか持っていて、ま、写真をもとに描いたりとか、ま、あとは、なんか、あれですかね、今だったら携帯で、その、イメージ画像を探して、そういうこともやられるんですかね。
はい。 はい。 ああ、そうです。 そうですね。あの、なんか、あの、それこそグーグルマップみたいなやつとか、あ、ま、そういうやつを見て、あの、なんか、あの、風景とか描くとこもありますし、あとは、なんか、フリー画像みたいなものを見てうん、描いたりすることもあります。ただそういうのだったら、やっぱり、あの、ま、あの、販売をするっていう風になると、やっぱ、規制がそこはあるので、法的な。ま、そこは、あのはい、もう、自分の練習としてやってますけど、結構それ
ああ、なるほど、はいはい。 あ、そうなんですね。ちょっと、なんか、そこを聞いてみたくなり、もう、さすがに10年もやったら、それこそ副業として生かせるんじゃない <chuckles> かって思ってきちゃったんですけど。なんか、それは別に、オンラインで売れ売れたりするんじゃないですか、なんか、アカウントとか持たないんですか？
はい。 はい。 あ、あ、そうなんですね。あの、絵とかも はい。あ、あの、アカウント、一応持って、あの、<chuckles> ちゃちゃんと、その、ま、販売することも <chuckles> あります。あの、革の方なんかは結構趣味と実益を兼ねて、本当に始めて、うーん、1、2年ぐらいの頃から、ちょっと、売り始めて、うん、そっちは、もう、副業みたいな感じで、はい、ずっとやってるんですが。
あ、あるんですね。はいはい。 はい。 ああ、なるほどなるほど。なんか、あれですよね、んか、別にファンとかはいそうですよね。ま、そういう好きな方って。今は多分どっかしらにいると思うので、はい。
はい、はい。 はい。そうですね。なんか、あの、なんま、常連さんじゃないですけど、こう、いつも見てくらしくださる方とか、はい。そうすね、はい。ま、ちょっと、ま、ユーチューブとかそういうのも、この、少し、こう、やったりして、ま、そこで見てくださる、はい、ファンとかいらっしゃいまして、で、ま、あの、絵も最近は、ちょっと、出したりしますね。はい。
うん。 ああ、コアなファンが、ま、できてきゅたりするんで。ま、すはい。 ああ、はい。 ちょそ。 はい。 え、革に革については、あの、そもそも、その、どうやって学んでった、なんか、今だったらおそらく、ユーチューブとか、なんか、その、学ぶ場っていうかオンラインであると思うんですけど、なんか、スクールだとか、うん、なんか、その、誰かに学んだとかって、独学とかですか？
はい。 はい。 そうですね。 はい。 あ、はい。 あ、そうですね。最初は独学で1年ぐらいやってたんですが、あの、そこから、あの、ま、レーザーカービングを、ちょっと、詳しくやるにあたって、やっぱり、これ先生についた方がいいなっていう風に思ってですね。それではい、それで先生に、あの、つくのにも、ま、あの、当時は本当にユーチューブとかで、こう、色々学べるような環境じゃなかったので、ま、本とかを見て独学でやって <chuckles> いたんですけど、あの、色々、こう、調べていくうちに、こう、案外近くに先生が、あの、いるぞっていうのに、<chuckles> あっとあの、はい、そこで、はい、あとあた当たりまして、あの、当たっていったら、その、気づきまして、で、そこで、あの、近くに、あの、いらっしゃる先生のところに、あの、スクールに習いに行ったっていう感じですね。はい。
はい。 ああ、なるほど、はい。 ああ、そうなんですね。はいはい。はい。 ああ、なるほど。はい。 ああ、なるほ、それで、なんか、スキルが、こう、どんどん上がってって、で、なんか、ちょっと、売る方も多分、ま、先生も、ちょっと、売ってみたらとかっていう、なんか、アドバイスとか、やっぱ、あった中でで、今もそこではまってって。もう、趣味というか、ま、趣味以上な感じがしますけど、で、今、もう。
そうですね。はい。 そうですね。はい。はい、そうですね。はい。 はい。 あ、そうですね。そうですね。本当に、あの、趣味以上な感じで、こう、趣味と実益を、こう、兼ねてるっていう感じで、で、そこでさらに、こう、色々最近は、あの、学び直しをすることによって、あの、ま、例えばデッサンだったら、それが今度は、その、画力とかが、あの、レーザーカービングの方に生きてきたりって、やっぱり、その、相乗効果っていう風にはあるんで。
はい。 ああ、なんか、そうですね、なんか、要はそういうクリエイティブなことって、やっぱ、その、どっかしらリンクしてるんで、ま、絵を見に行くとかもそうですし、何か自分がゼロから、いちいちを作り上げる、なんか、どっかしらで、このインインスピレーションっていうのが、やっぱ、湧いてくるものなんですね。で、それひとつ質問なんですけど、なんかなんか、失敗例とかありました？逆に、なんか、そういう気になったんですよね。失敗とか、おもしはい。
はい。 あ、そうですね。<chuckles> そうですね、はい。 はい。 あ、間違いないです。はい、そうですね。 はい。 あ、はい。 あ、そうですね。あの、うん、失敗なんかも、<chuckles> あの、例えば、革を作るっていうことに関しては、あの、色々本当にしゅ失敗の連続みたいな感じでして、あの、<chuckles> あの、ほ掘るのにも、その、適している革とか、適してない革とか、やっぱり、ありまして、で、掘れたとしても、そっからの塗りとか、あの、<chuckles> そういうものを、あの、ミスっちゃって台無しにしたっていうのはよくありますよ。本当によくあります。はい。
ああ、なるほど、はい。はい、あと、はい。 ああ、なるほど、なるほど、はいはい。 なうその、逆になんか、その、革のその魅力？はまった、その、ポイントとか、なんか、その、あります？
はい。 あ、そうですね。うん、そうっすね。えっと、革の方はあの、作っていると、やっぱり、その、あ、うーん、ま、単純に上達していくっていう楽しさとか、ワクワク感みたいなのもありますし、あとは、その、うーん、ですね、あの、例えば、それを誰かに販売したりとか、あの、ま、最初の頃は差し上げたりすると、すごく喜ぶんですね。はい、そこがやっぱり、結構、やりがいがあるかなっていうものでもありますね。はい。
はい。 あ、喜んでもらえて。 え、ちなみに、その革製品っていうのは、自分でお持ちだと思うんですけど、それって全部買ったものではなくて、自分が作ったものなんすかね？そこなんかすごい気になったんですけど。
はい。 はい。 あ。 あ、そうっす。あの、そうっすね、革製品も結構持ってるんですが買うのもありますね。あの、ほんとに、はい、そうっすね。買うのもありますし、ま、自分、うん、う、あ、そうですね。はい。はい。
あ、買うんですね、はい。買う？買う時もやっぱあるんすね、はい。 それは買って参考にするのか、なんか、あれですか、その、バラバラにして自分のものにまた作り上げるのか？
ああ。 <laughs> あ、はい。その、なんかリバースエンジニアリング的な、その、なんか、もうできてるやつを買って、それをこう、ちょっとずつ丁寧にばらして、構造を知るっていうのも、あの、かなりいい方法なので、あの、そこは、あの、実際やったことはありますし、で、その、そうっすね。で、その、あの、ちょっうーん、そうですね、リバースして、その、はい、あの、最初の方にこう戻して形を取るところに戻して、あ、こういう型なんだっていったら、ちょっと自分なりのこう、テイストをつけてちょっと変えて、で、新しいものを作るみたいなこともありますけど、ま、あの、シンプルに、あの、他の方が作った、いいものっていうのは、やっぱり、その、なんて言うんすかね、こう
あ、そうなんですね。はい。 あ、あるんですね、やっぱ、はい。<chuckles> はい。
うーん、そういう、単
ほう、ちゃんと緻密に計算されてるんですよね。うん、ね、はい。
あ、そうっすね、はい、うん。単なる製品としてだけではなく、その、作品として持っておきたいっていうのがありまして、そういうのを、あの、ちゃんと持っていったり使ったり、ま、ほんとに飾ったりしてます。
ああ、なるほど、はいはいはい。 そうですね、なんかリスペクトして使っていきたいかなとか飾る場合もあると思うんですよ。で、で、あとなんか、やっぱ、そこまで革にこだわったりとか始めてると、なんかやっぱ、その、日常で、ま、どっか例えばカフェ行きました、で、ソファーがレザーで、で、そういったものとか、なんか、目に留まる革製品のどう、どの、どういう素材でどうやって作り上げたか、やっぱ、気になってくるもんなんですかね？
あ、そうですね。はい、そうです。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。あ、そうっすね。あの、これこれ触ったところ、このこのレザーは何だとか、あと、こうこう、ちょっと、イタリアンレザーっぽいなとか。あとは、その、あの、例えば、栃木レザーと姫路レザーっていうのは、日本ではすごく有名なんですけども、はい、で、そこのレザーを使ってるっていう風に、ま、実際その、なんか書いてあったりとかすると、ああ、やっぱり、そ、いいもんだなっていう風に思ったりとか。はい。あと縫いがしっかりしてるなとか、ちょっと見たりしますけど <laughs> 見たりします。
ええ、はいはい。 はい。 あ、もう、違うんすね。しっかんとか艶感とかも。ああ。なるほどな、だ、いいブランド物とか多分、その、縫いとか、で、たばしっかりされてる、な長く使えるとかもあるんですかね、はい。
はい。 そうですね、やっぱりはのはい、そうすね。もうすごい有名なとかって、エルメスとか有名だと思うんですけども、やっぱり、はい、手縫いがしっかりされてて、あの、ぴっちり揃ってるんで、やっぱ、綺麗だなという風に思いますね。機械ではない、その、良さみたいな、はい、ものはいでます。
ああ、はい、はい、はい。 はい、はい、はい。まあ、ま、だから高かったりとか、ま、長く使えて価値が出てくるとかもあると思いますね。で、あとは、なんか、その、じゃ、今多分何かこの革を、ま、作り始めたい、ま、それは絵でもそう、どちらでもなんですけど、ま、最初の一歩で、こう、こういうことやった方がいいよとか、お勧めだとか、それぞれの、ま、絵画とこの絵についてもそうですし、革もなんかございますか？
そうですね。はい。そこは、はい、ありますね。 はい。 はい。 はい。 はい。 あ、そうですね。うん。あの、やっぱり基礎が大事なので、その、基本の、その、そうですね、例えば、縫いだとか、あと、レザーカービングだったら、その、ナイフを使ったりとか、その、工具を使って浮き出させる、その、技法とか、あの、絵だったら、ま、ちょっとデッサンとか、形をとる、その、クロッキーっていうのがあるんですけど、そういうのを、あの、ちゃんとやった方がいいんですけど、やっぱり楽しんでやった方がいいですね。はい。楽しんでワクワクしてやった方がいい。それを今また、その、うほんとに再度やることによって、実感してる部分はあるんで、やっぱり、その、ワクワクする、うん、うものを、その、作ったり、はい、描いたりする、はい、あの、自分の作品を、あの、完成させるっていう過程において、やっぱり、その、うん、ワクワク感とか楽しんでるっていうのがないといけないので、基礎はちゃんとやりつつもはい、いう感じです。
はい、はい。 あ、はい、はい。 ああ、やっぱ、そういうことになってですかね、その はい、はい。 ま、それで、追求そうですよね、それが追求していく、自然に、なんか、はまって時間も忘れて、で、なんか、多分腕も勝手に上がってくし、時間も
はい。 あ、そうっすね、ほんとに、はい、勝手に上がっていくと思います。楽しめば、はい。
そういうことですよね。それで、なんか、スキルアップして、あの、ま、ビジネスにも繋がる可能性もあるのかなっていうのは、感感じましたね。
はい。 そうですね。はい。それは大いにあると思います。はい。
はい。
特に、今なんかは、それこそ、あの、先ほどお話にもありましたけども、ユーチューブとか、その、前、ちょっと前だったらそうですね、あの、ほ本を、あの、図書館で借りてきたりしなきゃいけなかったりとか、あ、したのが、今は結構、簡単にそれを動画で、あの、ほんとに、はい、動画ってあの、例えば、あの、書あの、書いてあるものとか、あの、そういうものにそういうものよりも、ほんとに何百倍とか何千倍とかの、あの、視覚情報があるっていう風に言われてるんで、そういうのを学んそういうのから、はい、学べるっていうのは、今はすごくあの、いい時代だなって風に思いますね、うーん。
へえ。 あ、そうですよね、はい。 ああ、確かに。本屋に行ったり、はい。 そうですね。 確かにそうですね、はい。 まあ。 ま、あとは、AI に聞けちゃうんで、その、ステップも全部細かく聞けますもんね。それでやっぱ動画と合わせてやったら、もう簡単にその、なんて言うんすかね、その、自分の先生とかもいらないのかなって感じましたけど。ま、あと、もう一つは、その、日常や、その、仕事になんか変化とかもたらしました？なんか、逆に、そういう趣味をやることに、はい。
あ、それもいいですね。<laughs> はい、はい、はい。 そうですね、はい。やっぱり はい。 はい。 は、そうですね。あの、やっぱり、あの、し仕事の一部にもうなっちゃってるんで、革なんかは特に、はい。なので、あの、自分でアトリエとか工房ですよね、そういうものを持って、あの、ちょっと、やってるんで、はい、ちょっと、あの、生活自体は、はい、そっちの方に比重が置かれたりっていう日もありますし
はい。 じゃ、家にそういう場を作られてるんですかね？
うん。はい。 あ、そうですね。はい。あの、一応一応ちっちゃいですが、あの、うん、家の中に、ちょっと、アトリエという称して、そういう部屋を作ってみたりとか、<laughs> そういうことはしてますね。まるっきり変わってます、はい。
ああ、なるほど。 ああ、はいはいはい。 ちなみに、一番、最最近描いた、あの、作品ってどういったものななんですか？
あ、あの、そうですね。えっとえっと、絵だったらですね、あの、風景画なんですけども、ちょっとこう、大きい木があって、あと、こう、なんか、うーん、不死鳥みたいなそういうのが飛んでたりとか、はい、はい、なんか、そうですね。あと、こう、ユニコーンがこう、ちょっと、あの、水面にスッとこう、あの、降りてきて、あの、こう、波紋がこう、バーッと広がっているような、<chuckles> あの、絵とかを描いたりとか。
はい。 ええ、かっこいいですね。 あ、だか、西洋と はい。 あ、はいはい。ユニコーンだから、西洋と、なんか、ミックスみたいな感じですかね。
あ、そうですね。はい。あの、ちょっとファンタジー系なものを、はい、あの、描いたりはしてますね。自分の頭からこうアイデアを出してっていう感じですね。はい。
は、結構、ククリエイティブ。 はい。 ああ、なるほど、はい。 それはいいですね、はい。で、今なんか、聞いてて、すごい、あの、ちょ、楽しかったですね。なんかそういう趣味、で、やっぱ、やっぱ人生で、そういうやっぱ楽しみをやっぱ、持ってた方が充実すると思ったのいや、間違いないですね、はい。
そうですね、はい。 はい。 あ。いや。<laughs> はい。 そうですね。やっぱり楽しみを持つ、生きがいを持つっていう、はい、生きがいを持ってワクワクして、はいっていうのはすごく重要だと思います。はい。
はい。 ありがとございます。ちょっと、また、お話聞聞ければなと思います。
はい。 はい。あ、どうもありがとうございました。なんか、あの、色々とお話しできて良かったです。ありがとうございました。
はい、楽しかったです。 はい、また、はい、機会あればお願いします。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
はい、失礼いたします。